Olha, eu queria pedir pra você, algumas dicas, alguns conselhos, eh, sobre mais assim, sobre alimentação, né, porque eu tô num período de dieta, né, tô fazendo uma dieta de emagrecimento. Eh, eu tenho os meus objetivos aqui de de eh, de de alimentação, tipo manter um mínimo de açúcar, carboidrato e tudo bem, e tudo mais. Mas assim, principalmente nessa época de final de ano, né, <chuckles> eh, às vezes a gente quer, né, algumas indulgências, algum sair um pouco. Ou, eh, e aí eu eu tô tentando assim equilibrar, né, eh eh, essa essas minhas necessidades com esses momentos de de a a a fo folgar um pouco ali, e e comer alguma coisa mais gostosa, hum. <breath>
Uhum. Uhum. Ah é. Aham. Entendi. E tipo assim, com que frequência você você você come fora? Você participa de muitos eventos? Você tem muitas assim, oportunidades para as quais você possa abrir mão, e e soltar aí, a rédea da dieta e tudo mais? Ou você não tem tantas oportunidades assim, é mais em casa mesmo?
Eh Então, eu, esse esse final de ano eu tô eu tô comendo bastante fora, eh, eu normalmente mantenho assim com a minha família porque a gente mora nos Estados Unidos e eu acho que a comida é super um um pouco saudável, ainda mais assim com o paladar do meu filho, do meu marido porque eles têm, tipo, eles têm muita frescura pra comer, não vou falar que é restrição porque é frescura mesmo. <chuckles> En então assim, como eles gostam mais do hambúrguer, com a batata frita, não sei o quê, eh, vida normal é 1 vez por semana, e aí eu tento pegar, sei lá, uma uma salada ou bowl em algum lugar e como com eles aonde eles querem comer fast food, né, e ma mas agora o final de semana tá ficando, final de ano tá ficando um pouco mais complicado, né, porque a gente viajou semana passada, aí assim, eu estava contando que o hotel que a gente ficou ia ter pelo menos um fogão pra cozinhar um macarrão, fazer uma coisinha assim, não tinha, então a gente ficou comendo em restaurante o tempo inteiro, e e aí agora também nos próximos próximos dias encontra com com pessoas, dá uma confraternizada e tal, e aí assim tem horas que eu fico querendo ceder, mas por outro lado tem a dieta, eu tô num processo de perda de peso que até que tá tá tô tendo sucesso, enfim, eh eh eh, mas eu também tô usando a camiseta eh, camiseta a caneta emagrecedora, eu tô roubando, <chuckles> porque eh, porque só com dieta e exercício não estava rolando pra mim, eh, e aí eu fico assim em em dúvida assim, toda vez que eu como alguma coisa depois eu fico com a consciência muito pesada, né, mas também não dá, né, pra só viver numa dieta espartana, então eu tenho às às vezes dificuldade de encontrar ali um equilíbrio, sabe?
<laughs> Aham. Uhum. Hum. Que bom. Ahá, entendi. Uhum. Uhum. Claro. Uhum, eh, realmente, eh, existem várias formas, né, pra você conseguir melhorar um pouco esse equilíbrio aí, uma delas é que quando você quando você tá no evento social, nessas festas, quando você tá viajando, quando você tá num hotel, quando você tá num lugar onde você não pode realmente fazer ali a sua comida e tudo mais, existe a possibilidade de você simplesmente escolher as coisas que talvez sejam mais leves, sempre tem alguma alternativa, né, quando você vai pra uma festa ou mesmo num restaurante, ainda que, como você disse, né, o seu marido e o seu filho eles sempre escolham uma opção, né, que é hambúrguer e batata frita, nem pensar, mas sempre tem alguma coisinha ali, uma uma salada ou até mesmo não sei, mas sempre tem alguma opção mais leve que você possa talvez considerar, e evitar a tentação de comer a mesma coisa, porque tem muito a ver também com a cabeça da gente, né, quando a gente se propõe a fazer uma coisa, a gente tem que focar naquilo, então pra você manter, né, aquele foco, se você cair na tentação 1 vez ou 2 aí você tem a tendência a cair mais vezes, então você tem que estabelecer, né, aquela disciplina na sua vida, eu vou olhar o cardápio, e vou perguntar até se eles têm alguma alternativa, uma omelete, alguma coisa assim que, né, possa, eh, ser mais leve e aí eu não vou precisar também de comer uma grande porção, né, porque isso também influencia muito, né, você às vezes quando você comer até uma omelete com salada, se for em uma quantidade muito grande, uma porção muito grande, aí não vai adiantar nada, então você tem que tá sempre focando, né, no seu objetivo, e você pode, assim, até mesmo, como é que eu vou dizer, uma coisa que parece funcionar bastante, é você, eh, imaginar, ter uma visão de futuro, você imagina a sua imagem do jeito que você quer ser, do jeito que você quer viver, então, sempre que você sentir aquela vontade avassaladora que você acha que não vai resistir, ou, ah, "só hoje, aquela coisa," aí você lembra daquela imagem, você sabe que quanto mais você sair desse caminho, mais longe aquela meta vai ficar, mais difícil vai ser pra você alcançar aquela imagem que você quer.
É. Hum. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Aham. Sim. Sim. Sim. Si Tá. Aham. Olh Olha, essa essa é uma boa técnica. Eu confesso que assim e eu já usei isso, mas, eh, dessa vez eu não estava usando, n não. Eu acho que é que é uma estratégia que eu tenho que adotar. Porque eu me lembro que porque, assim, eu tenho bastante problema pra gerenciar peso, né. Eu tenho muita tendência eh, pra pra ganhar peso e u uma dificuldade imensa pra perder. E, então, assim, eu já tô nessa nesse efeito meio, eh, gangorra, aí, sanfona, já tem algum tempo. E eu lembro que de outras vezes o que me ajudou, foi exatamente isso que você falou. Eh, eu e aí para eu ter essa imagem na cabeça, eu eu imp se imprimia, assim, uma foto do tipo do do peso, né. De quando eu estava com o peso certo. E e e, às vezes, eu pu eu punha dentro do meu guarda-roupa, sabe, eh, pra pra eu olhar para aquilo. Eu acho que eu ter que fazer isso de novo. Agora que você falou eu eu lembrei dessa dessa estratégia que eu usei em alguns momentos. Porque aham. É s s
Uhum. Uhum. Isso. Aham. É. Não, é. É importante porque você ter, assim, aquela aquela meta. Não só, né, de você saber que você precisa, que você quer fazer isso. Mas quando você visualiza uma coisa, parece que aquilo fica mais real, né. E quanto mais você você sai fora desse caminho, né, que é esse foco aí de fazer o que você se propôs a fazer, aquela imagem vai ficando cada vez mais distante, mais distante, né. Então, é, talvez isso te ajude muito mesmo a a manter a a disciplina e há opções, né. Como eu estava falando agora, as as coisas que você pode fazer e não necessariamente, né. Mesmo porque, você não tem oportunidade de estar sempre em casa, fazendo tudo direitinho. Mas mesmo fora você tem como como gerenciar isso.
Sim. Sim. Sim. É. Sim. Sim. Não, e mesmo em casa, assim, dependendo do dia se eu tô muito cansada, sabe, e e e cozinha, porque cozinha, assim, é um trabalho sem fim, né, tanto de de, né, de preparar e de comer e depois limpar tudo, enfim. E aí tem dia que eu tô, assim, de saco cheio pra falar o o português correto. E e às vezes eu eu e me passa, assim, aquelas tentações, tipo: "Ai, vou fazer aqui um sanduíche", eh, meu marido sempre tem, eh eh, a gente compra esse pão sourdough que parece um pouco com o pão italiano lá do Brasil, que eu adoro, e mas eu não posso nem pensar em em comer pão, por exemplo, à noite, carboidrato à noite, assim, é é é pedir pra pra no outro dia a calça não entrar, sabe, assim. E é. E mas, assi
Hum. Ah, é. Uhum. Aham. Hum. Uhum. Aham. Ah, mas, não Só pra te dizer uma coisa sobre essa questão do carboidrato e do pão, né. Realmente, né, esse sourdough ele ele é bom pra quem tem problema de glicose alta e tal, ele é uma boa opção. Mas existe um pão que se chama Ezekiel Bread esse pão ele é feito Ezekiel Bread ele fica na no setor de congelados. E e e daí você vai perceber que esse pão, quando você olhar, né, a a os a os ingredientes e tudo mais, ele é feito de brotos, né, e ele é extremamente bom em termos de fibras, que é outra coisa que ajuda muito, né, quando você tá numa dieta de controle de peso. Ele é totalmente, assim, saudável e e se você realmente quiser um comer um carboidrato mais tarde, né, eu sugiro o Ezekiel Bread como uma opção, assim, pra que você não fique só na vontade. Eu não vou dizer pra você comer todos os dias, mas se você ler, né, o que que tem lá dentro, você vai ver que só tem coisas maravilhosas que vão te ajudar muito também. Eu só queria, né, deixar essa sugestão, assim, já de início pra não não esquecer adiante.
Te Hum. Aham. Ezekiel Bread. Hã. Tá. Aham. Legal. Sim. Claro. Nossa, eu já anotei aqui, próxima vez que eu for ao Walmart eu vou comprar certeza. Eu eu tento comprar também esses pães, eh, <clicks tongue> esses pães que eles vendem no no Walmart com, eh, keto, né, que aí tem menos, eh, carboidrato, mas eu enjoei, enjoei de comer aquilo e você me deu uma opção excelente, obrigada. Eu vou vou atrás disso, e e, às vezes, porque realmente, assim, às vezes à noite o mais fácil às vezes é colocar, assim, uma fatia de queijo e presunto dentro de um pão, né, e e comer. Mas no natal eu, assim, eu dei umas escorregadas, a gente pa a gente passou só a gente, foi a gente acabou reservando um restaurante, comeu num restaurante, e eu dei umas escorregadas, assim, que que depois eu pensei: "Gente, eu vou pôr a minha dieta inteira, eh, assim, em em cheque", sabe. Porque mas, assim, a verdade é que eu que eu tendo a ca a catastrofizar um pouco eu acho, porque é, acabou que, assim, eu cheguei em casa eu não me pesei, eu falei: "Não vou me pesar, porque eu vou vou ficar meio deprimida", até porque eu se sabia que, assim, fora o inchaço, né, de a a comida fora de casa tem mais sal e junta mais líquido, eu eu junto muito líquido, eh, mas essas próximas semanas, assim, eu eu sei que eu tenho que entrar na linha, voltar, e e e controlar as escorregadas, porque senão, assim, a a a dieta vai para o vinagre. <chuckles>
Aham. Uhum. Uhum. É. É. Uhum. É. É. Uhum. <chuckles> Aham. <chuckles> Uhum. É. Uhum. Uhum. Isso. É, mas também uma coisa importante é você não se sentir muito culpada por você ter, como você disse, escorregado agora, né, na festa de natal no nessa saída que vocês deram pra comer fora. Porque o natal é uma data especial, então, se você fizer isso 1 vez por semana e não for uma coisa muito, assim, uma quantidade, uma porção muito grande, né, você provar uma coisa aqui e ali que não estão dentro da da dieta, mas uma vez ou outra, aí talvez não teria nenhum problema, né, e depois voltar durante a semana e fazer tudo direitinho, não esquecendo nunca, né, de que o o o grande segredo é o equilíbrio também, né. Não pode, assim, radicalizar tanto, que aí você não vai nem não vai fazer bem pra você, você nunca vai poder tocar em nada, não vai poder comer um pedacinho de bolo jamais? Não, não é assim, né, tem que ter um equilíbrio também.
Aham. Sim. Sim. Sim. Sim. Ah. Sim. Ah, mas olha, foi ótimo essa conversa, eu vou vou imprimir minha foto de novo pra eu ter essa imagem na cabeça. <chuckles> Aí quando eu ver um chocolate ou o próprio chocolate, que eu sou super chocólatra, eu vou vou trazer a imagem, eu vou falar: "Não, espera aí, eu ainda tenho aqui um objetivo, <chuckles> então vamos controlar". <chuckles>
Isso. É. Uhum. <laughs> Não, vai dar certo, tenho certeza que você vai conseguir.
É. E volto eu vol volto aqui pra te falar do pão, porque com certeza eu vou comprar. <chuckles>
Ah, tá bom, vou ficar aguardando então, viu. Espero ter ajudado de alguma forma.
Ajudou demais. Super obrigada, viu.
Imagina, por nada.
Até a próxima.
Até a próxima.